Doğru, doğru yani gerçekten keyif aldığın ve özen gösterdiğin emek harcadığın bir nokta. O yüzden, hani, bunun takdir edilmesi ve görülmesi insana kendini iyi hissettiriyordur mutlaka. Peki, mesela böyle özel günlerde yine, işte, doğum günü, eee, o anki ortamı atmosferi nasıl ayarlıyorsun? Hangi unsurlar senin için önemli? Neler yaparsın mesela müzik, eee, olabilir?
Evet. Evet kesinlikle. Hı hı. Hı. Hı hı. Müzik zaten olmazsa olmaz, yani, baktığında işte o masa, eee, mutlaka olur, işte, masaya böyle bir ortaya bir çiçek koyarım mutlaka işte şey böyle bir restoran deneyimi yaşatmak için arkadaşlarıma da aynen. Hı hı. Eee, onun dışında tabii, eee, süsler falan işte özel günlerde, işte, ışık da çok önemli baktığında, işte, böyle biraz loş ışık, sıcak tonlu ışıklar, eee, onun dışında böyle bir vazo olabilir ya da, işte, eee, pastel renkli böyle tabaklar ki, işte, IKEA'dan tabak almıştım, eee, böyle basit beyaz, eee, tabakları oluyor ya IKEA'nın, <chuckles> işte, eee, onlar yerine, işte, böyle bayağı, işte, seramik, eee, Türk usulü diyeceğim böyle, eee, renkli pastel renkli tabaklar almıştım. Onlar
He he. Hımm. <chuckles> Özel bir restoran deneyimi ama. Hı hı. Doğru. A, evet! He he. Doğru. <chuckles> Ama yaldızlı ve parlak değil, pastel renkli. Tamam.
Yok yok, eee, yaldızlı işte parlak hani öyle bir renkle, oryantal değil evet, işte, eee, bu biraz da iskandinav usulü öyle söyleyeyim. İski iskandinav usulü seramik bu. Eee, onlarda sundum, hani, olabildiğince de görsel, eee, sunuma da önem veriyorum bir Türk olarak. Eee, onlar da çok keyif almıştı gerçekten, eee, çok keyifli bir doğum günü olmuştu ki benim için unutulmaz doğum günü, eee, arasında olmuştu, benim kendi kendi doğum günlerim arasında.
Çok oryantal değil yine. He. Anladım, <chuckles> güzel. <chuckles> Güzel. Ne hoş. Evet, evet.